Olha, eu queria desabafar, mas queria também ver se você tem algum conselho pra dar, assim, na minha situação, de como abordar, hum, o meu namorado são a problemas de saúde mental.
Uhum. Hum, ok, tá. Eh, que que você tá enfrentando? Ou ou ele, né, na verdade, que que você p
En É, assim, desde que a gente começou a se conhecer, eu percebi que ele tinha algum padrão, ele que ele não era uma pessoa neuro típica, digamos, porque eu já tive contato com pessoas autistas, com pessoas num espectro autista, autista também e pessoas que têm algum tipo de eu não sei exatamente o que, porque eu também já convivi bastante com pessoas não diagnosticadas, exatamente, mas que têm alguma questão com doença mental, no sentido de ter um comportamento errático, de ter a comportamentos que mudam um pouco a personalidade em alguns momentos, assim, específicos, sabe? Não é só você mudar de humor, é diferente de uma pessoa que, de repente, fica chateada. A pessoa muda absolutamente o comportamento. E
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum.
No início, quando a gente começou a se conhecer, eu percebi que ele tinha algumas dessas coisas, assim. Teve
Hum. Mas você não sabe dizer exatamente o que que é, você percebe que ele não tá ali na, n na zona do co do não sei se é não posso falar o normal, né. Do comum, dos
Hum, do neuro típico, digamos. Hum tipo uma das primeiras vezes que a gente saiu, ele foi usar uma daquelas máquinas que pra comprar bebida, sabe. Uns chocolate, essas maquininhas que derrubam as coisas
Uhum. Uhum. Uhum.
e tava eu e uma amiga minha e ele. Aí essa minha amiga não tava conseguindo comprar. E aí ele foi tentar ajudar. Aí ele começou a apertar os botões, assim, sem parar. E aí eu estava ouvindo, a máquina estava falando, e eu estava tentando ouvir o que a máquina estava falando, por que que não estava dando certo. Daí ele começou a apertar, apertar, apertar, apertar. Aí teve uma hora que eu falei: "Para" Daí ele não me ouviu. Eu falei: "Para, espera." Daí eu tive que quase que segurar a mão dele e falar: "Espera, a máquina tá falando que precisa da da carteira de identidade", porque ela quis comprar uma cerveja e não pode vender pra qualquer um. Precisa da pra não ser adolescente, criança, né, enfim.
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum.
E ele, tipo assim, aí ele parou, aí ele falou: "Ah, tá." E aí eu pensei: "Gente, muito, alguma coisa, assim, es estranha tá acontecendo." E eu já sa eu já eu entendi, ele não tava sendo grosseiro, ele não tava com raiva, ele tava com um hiperfoco, que é muito uma coisa de pessoas com espectro autista, assim, pelo menos que eu conheço, né, com as que eu lidei.
Hum. Uhum. Hum. Entendi. Então, assim, você você por por um padrão um padrão, você já acredita que ele tenha isso, né?
E aí, assim, ele tinha esse com Eu acho que ele tem, só que, assim, aí a gente já conversou, aí ele fala que ele é introvertido, ele tem um padrão, que é assim que ele se define, do tipo: "Ah, não, eu só sou uma pessoa introvertida e tal, e eu gosto de algumas co" Estuda várias coisas, assim, meio que obsessivamente, sabe. Sei lá. Ele gosta de nuvem, aí de de de saber coisas de meteorológicas, nuvens. Aí ele começa a estudar, estuda isso, assim, loucamente, sabe. Eu acho legal, assim, uma pessoa ter um o um um interesse tal, mas não é normal, assim, num nível, sabe. Ele vai num num nível muito, eh
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum, e e você sente, né, eh, que isso te incomoda, assim, que te prejudica, que te leva pra um lugar que você de repente não quer?
<clears throat> É, porque aí, além disso, ele tem algumas outras coisas do tipo, eh, daí eu já não sei se isso tem a ver com a o a essa neuroatipi da desse aspecto au autista
Uhum.
ou o que que é. Porque também aí, já acho que já fica um caso clínico, que eu não sou psicóloga, mas ele tem muita ele é uma pessoa muito segura pra algumas coisas e muito insegura pra outras, assim. Se ele tiver que tomar uma decisão de que cor o banco da cozinha que tem que comprar, meu Deus! Vira um fica muito inseguro, pergunta 30 vezes, vai 5 vezes na loja, olha no site, vai e volta, não é uma questão de dinheiro, de nada, é uma outra eu não sei o que que é, algumas coisas de insegurança, e são características que são tão que que, por exemplo, na minha família, eu via muito na minha irmã.
Hum. Entendi. Hum. É que ass é complicado. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
E ela tem um espectro, e eh, nã não sei se é autista, alguma coisa não neurotípica, assim, sabe, que ge
Ah, ok. Uhum, então assim, na na sua vivência, você já já conviveu com uma pessoa assim, então você acredita que ele tenha. Agora assim, conselho, né, que eu poderia te dar ne nessa situação, você já tentou, eh, falar com ele para ele procurar um médico, ajuda?
Exatamen <clicks tongue> Ah, aquele clássico, né, homens, meu Deus, parece que você tá falando para ele ir num curandeiro, quando você fala pra ele ir num hum, num, psiquiatra, num psicólogo, num em qualquer um assim, tipo psicanálise, psicólogo, já tentei, mas a ele acha que não não tem um problema exatamente assim, o comportamento dele, e assim, não tem um problema, porque eu não tô causando um problema ainda, porque a gente, assim, eh, convive pouco, enfim, eu não moro com ele, eu não não tenho um convívio tão próximo assim, diário, até porque ele mora em outra cidade, ele vem e volta, assim, eh, mas eu vejo que tem um sofrimento dele, na verdade, é mais por ele, assim, que eu falo, em algumas coisas que me preocupam.
Hum. Hum. Uhum, eh, você você percebe Uhum. Você você percebe que de alguma forma isso pode estar, né, colocando, né, a a sua sua saúde física, né, em risco ou a sua saúde mental?
Ah, física não, mas eu acho que, assim, se a gente a aumentasse a convivência, talvez fosse um problema. Eu não sei exatamente o que é, eu s eu sei que ele vive em alguns momentos, isso é acho que é problemático, sim, pra ele. Essa insegurança nas decisões, eu não sei se tem relação com o hiperfoco ou se são 2 coisas separadas, sabe, mas são 2 coisas muito características dele que eu já vi, como eu falei, na minha irmã, eu tenho um primo também que tem, eh, um problema psiquiátrico, eu nem sei qual é, é bem mais complexo, inclusive toma ele vai ao psiquiatra e toma várias medicações. Mas o d o dele não é tão grave, ele é super funcional, só que são as algumas coisas que acho que causam sofrimento, eh, grande pra ele. Ele fica muito apreensivo em alguns momentos com decisões que são banais. Eu tô falando de um cara que tem uma carreira, pô se dá muito bem na vida, assim, eh, se você olhar de fora, né. Nossa, faz esporte, eh, trabalha há milhões de anos em empresas grandes, e e toca a vida, é independente, não é uma pessoa problemática num sentido global, mas eu acho que é um sofrimento interno, sabe? Que s
Hum. Hum. Uhum. Uhum, mas assim, eh Hum. Hum. Ok. É, pelo pelo que você tá falando, né, re você falou, eu fui juntando ali os caquinhos. Eh, ele não tá interessado, né, em buscar ajuda, ele não se vê diferente. Ah, você já teve essa convivência, né, com pessoas que têm esse padrão e você identifica que ele tem também, que ele poderia ter uma qualidade de vida melhor, de repente, em algumas atitudes que ele toma. Mas pelo que você falou, ele não quer, né, ele não quer mudar. Então, se a pessoa não quer mudar, não tem muito o que ser feito. Agora agora
É. Uhum! Não. Sei. Ele, eu não sei, ele não quer mudar. Ele, acho que ele gostaria de, eh, acho que quando eu falo, ele entende que aquilo, e e ele revela que se incomoda também com o fato dele ser assim, tipo a parte da da in
Uhum. Hum. Pode ser que com a si com a sua contribuição, com a sua presença, ele em algum momento decida buscar ajuda profissional, né, porque seria esse. Agora, eu fiz a pergunta, né, se isso te afeta psicologicamente, eh, fisicamente, porque se fosse o caso de te afetar, né, quem teria que mudar é você, né. N não não continuar com essa relação, com esse parceiro, porque você tem que estar bem, e um relacionamento é pra te fazer bem, né. O casal, os 2, é pra vocês terem momentos bons, é pra você usufruir, é pra você não correr risco, é pra você aproveitar a vida, né. Ver ver as co as cores, ver a vida colorida, não preto e branco. Mas, eh
É. Uhum. É, mas às vezes eu acho que também assim, se, eh Não é uma questão de, tipo, ele ser violento, de nada. Me incomoda o enfim, a a a, igual eu falei, a gente não convive tanto. Se a gente passasse a conviver, ia me incomodar, porque é difícil ficar com alguém que não consegue tomar uma decisão operacional besta, que o dia tem tantas, né, na no dia a dia tem tantas. Mas isso eu acho, não sei, um motivo pra terminar, eu fico meio em dúvida de que que nível de
Hum. Uhum. E, assim, me conta, vo você conhece você conhece Você conhece as pessoas que, né, os amigos dele, de repente, a família dele, alguém já falou alguma coisa?
Não, eu acho que a mãe dele também tem alguma coisa.
Uhum.
Ela eu acho que vem dela isso. Ela tem a mesma coisa que ele. Em alguns momentos eu vejo que é alguma coisa genética, assim, de essa neuroatipia, digamos. Mas são duas pessoas funcionais, realmente, mas, é, não não aparecem do mesmo jeito, mas eles têm, mais ou menos, a mesma coisa, assim, eu consigo perceber um pouco.
Hum. Uhum. Uhum. No caso aí já é genético, né, crônico, <chuckles> não tem muito, né. E voc
<clears throat> É genético, mas eu acho que é por exemplo, autismo é uma questão que você não se resolve com terapia, a questão em si, mas as coisas práticas, né, como conviver. Acho que é mais nesse sentido que aju que a terapia ajuda, é só em uma em lidar com as coisas do dia a dia, né. Não vai curar. Até porque, enfim, não dá pra curar.
Uhum. Uhum. E você sabe se ele já chegou a fazer uma terapia? Já indicou isso pra ele?
É, acho que isso seria o ideal, né. Bom, primeiro, eu, né, que já faço. Agora parei, mas eu também tenho que retomar. Mas, enfim, é, não sei. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é é é é apoiar e apontar pra ele as coisas que talvez a a terapia pudesse ajudar, né.
Uhum. É. A única coisa, né, que eu acho que, no no longo prazo, isso pode ser muito desgastante pra você, né. Porque você tá sempre apontando e ele não tem o movimento de procurar aí, uma ajuda mais profissional, talvez uma terapia, talvez um médico. Então, até quando você vai ficar apontando? Vai chegar num momento que você vai se sentir muito mãe dele, né, responsável. E não é o caso. Vocês são um casal. Então, ali, é 50%, de cada, né. Você não tem obrigação de ter esse papel, né. Então, é é uma coisa que pode ser que, a longo prazo, fique mais difícil pra você. Então, é bom você colocar, realmente, né, o nome das coisas, tipo: "Esse é um problema dele, é uma situação dele. Eu tô indicando, já falei", né. É, provavelmente, você já falou pra ele: "Olha, na minha família tem pessoas que agem assim, talvez você também, eh, tenha um pouco. Por que que você não procura um médico?". E, se ele não quer, não não não não existe, assim, nada mais que você possa fazer, né. Ficar apontando todos os dias, é o que eu falei, pode ficar um pouco aborrecido pra você e maçante também, né.
Uhum. É. Eu acho que isso não é uma coisa de se fazer todo dia, realmente. E não é a ideia. Mas, é, vou ter que pensar, realmente, o que fazer, o que que eu pretendo, quanto tempo isso eu eu acho o quanto que me incomoda, né. E colocar, mesmo, numa balança, o que que é mais interessante pra mim. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela conversa. Eh, acho que me ajudou a esclarecer aí alguns pontos.
Uhum. É. Isso. Uhum. Ai, que bom. Eu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 O que precisar, eu tô aqui.
Até.